Ya, Kanarya Adaları'nda aslında şöyle, 7 tane galiba, ııı, adası vardı. İşte, Formentera adası, Las Palmas. Onun dışında bir de Gran Canaria. Biz ne yaptık? İşte, eee günübirlik gidilebilecek yerler değiller bu arada, her birinde ayrıca konaklamak Biz burada şeyi düşünmüştük, hani, eee, böyle bir adadan, bir adaya rahatlıkla geçiliyor gibi. Hayır, büyük feribotlarla, uzun mesafe arabamızla geçtik. Hani, bu, bizi biraz şey yaptı, eee, yani, h Toplam 7 gün kaldık. Gerçekten adanın çok
Hı hı. Evet. Hımm, mesa var aralarda. Evet. Kaç gün kaldınız bu arada toplamda? Hı, kısa da değilmiş aslında.
Sekiz gü 8 gün falan hatta eee, döndük 8. gün. Adanın mükemmel bir şeyi var aslında, eee, o tropikal iklimi hissettiğiniz için, şeyi, eee, o meyveler Aynen. O tropikal meyvelerden pazarlar, eee, aşırı sert bir hava ama bir yandan yumuşak gibi. Bilmiyorum ilk kez Çok ilginç oldu. Ben çok sevdim, bilmiyorum. <chuckles>
Evet. Hı hı. Tabii, farklı bir atmosfer. Hımm, e, ilginç bir deneyim oldu o zaman sizin için. Peki Imm, peki tekrar gitmeyi düşünür müsün tatil amaçlı? Hani, sende öyle bir iz bıraktı mı yani?
Düşünürüz. Kesinlikle bıraktı. Ben çok beğendim. Özellikle, eee, Tenerife'de bazı sahilleri, böyle, eee, Los Angeles'taki sahillere benzetti eşim, daha önce Los Angeles'a gitmiş, hani. E, sanıyorum ismi de, eee, America isimli bir şeyi vardı, sahil, eee, şeridi. Belki, hani, onlar da d direkt belki benzetmek istemişlerdir. Bilmiyorum, olağanüstüydü yani çok cool'du, çok tatlıydı. Bazı yerleri çok şaşırtıcı geldi bize. Bir de şey, denize
Hı hı. A, öyle mi? Hımm. Evet. Evet, ya, egzotik bir havası da var tabii, size de farklı gelmiştir öyle bir atmosferde bulunmak.
Çok. Ama şey değil Aynen. Zihnimde benim şunu söyleyebilirim, hani, Kanarya Adaları, böyle, sadece balayı, eee, adası falan gibi bir izlenimim vardı, hani, böyle, eee, masmavi bir deni Tabii, deniz çok güzel de. Daha böyle durgun bir su falan ama aslında okyanus orası. Ben mesela burada o sert iklimi hissetmek Aynı zamanda çok gelişmiş adalar, çok büyük adalar. O kadar büyük ki büyük bir şehir gibi. Hiç böyle düşün düşünmüyordum ben. O yüzden, eee, bu konularda, hani, gezilecek tekrar e e küçük adalar olsaydı gitmek istemezdik ama gezilecek birçok yeri olabilecek bir şey, eee, bir yer gerçekten. Tenerife'yi daha çok beğendik. Bir de Gran Canaria var. Oraya gitmedik. Orası daha da büyük. Hı hı. Eee, onun dışında for farm fermentera Formentera olması lazım. Evet, küçük bir adası var. Oraya gittik.
Hı hı. Hı hı. Evet. Tabii, yani, o da çok ilginç, değil mi? Öyle bir adayı o şekilde görmek çok ilginç geliyor. Tabii. Evet. Hımm, oraya gitmediniz. Hı hı. Peki bu A, çok güzel. Peki bu ziyaret ettiğin yerlerde, böyle, aklına gelen bir lezzet var mı oraya özgü olan?